Ừm, có chứ. Ờm, cháu của mình thì bạn ấy vẫn là trẻ con mà, thế nên là bạn ấy có rất là nhiều vấn đề. Thế nhưng mà mình phát hiện ra nhá, là trẻ con ấy, nó cực kỳ thích nói chuyện và cực kết nối với cả người lớn, phụ huynh, với cha mẹ, hoặc là như mình chỉ là họ hàng thôi ừ, nó rất là thích được lắng nghe và được quan tâm nhá. Ví dụ như là, sau một cả ngày học đi, mình tới đón nó ch có ngày nào mình có thời gian mình đến đón cháu, thì cháu nó, kiểu, gặp mình nó sẽ rất là hào hứng, nó muốn kể chuyện cho mình là hôm nay ở lớp thì con có chuyện gì hay, là con gặp bạn như thế nào. Thì những cái lúc đấy, ừm, nhiều khi người lớn mình hay bận rộn, hay gì hay là hay phất lờ những cái lời nói của con ấy. Nhưng thật là là nếu mà bạn chỉ cần quan tâm đến con một chút thôi, và hỏi lại con, để con kể cái câu chuyện đấy ra á, thì con sẽ rất là vui. Và khi mà nó vui rồi ấy, thì nó sẽ nói cho bạn nghe cả những cái điều nó thích, cả những cái điều mà nó khó khăn, giống như là nó đã dễ để mở lòng với mình ra hơn ấy, thì nó sẽ chia sẻ cái suy nghĩ thật của nó. Nó sẽ nói cho mình là, ừ, con thích cái gì, hay là con muốn làm cái gì, hoặc là có những cái điều mà có thể là nói trực tiếp với cả ba mẹ thì bé còn hơi rụt rè một chút ấy. Thì bé giống như coi mình như là một người đồng minh á bạn, tại vì mình đã có được cái lòng tin tưởng của bé rồi mà, thì bé có thể nhờ nhờ mình chuyển lời một chút, giống như là tế nhị hơn, hoặc là có thêm những cái người ủng hộ con, để con được làm những cái điều mà con muốn. Có thể là lúc đấy ba mẹ chưa đồng ý đâu, nhưng mà khi mà nghe phân tích, hoặc là nghe thuyết phục ấy, thì ba mẹ cũng có thể xem xét và cái khả năng mà tạt được cái điều mà con muốn, đó, thì sẽ cao hơn. Rồi tất nhiên là, mình thấy là cái việc mà khen ngợi khen ngợi con cũng rất là quan trọng, tại vì trẻ con mà, bé nó cần phải được xây dựng cái sự tự tin, hoặc là đó, cái niềm tin vào bản thân mình á. Thì mình phải cho con biết là, ừ, con đã cố gắng rất là nhiều, điều đấy rất là tốt, hoặc là con đã làm tốt cái gì. Tất nhiên là không có ai hoàn hảo, thì con cũng vẫn có thể mắc lỗi và mình thì cũng không muốn trách phạt con quá là nhiều về cái chuyện mà con mắc lỗi, thì con sẽ bị sợ ấy, đó, cái cảm giác sợ sệt mình thấy là không nên. Đó mình ừ.
Ừm. Ồ! Vậy hả? Ừm. Ờ, vui Ừm. Ừm. Công nhận, đúng rồi đó. Ừm. Hay ha. Ừm. Ồ! Lay chuyển, đúng hông? Ừm. Ờ. Ừm, mình cũng thấy vậy. Ừm. Ừm. Ồ, hay ha, hay nha. Mình thấy những cái cách mà bạn vừa kể ra á, nó rất là hiệu quả luôn á. Từ cái việc mà bạn nói đó là, bạn là một cái chỗ, ờ, để mà tâm sự với lại cái bạn nhỏ, để mà, gọi là, nhiều lúc á, bạn nhỏ sẽ không có nói trực tiếp với lại cha mẹ của mình, thì, à, bạn có thể là một cái người đứng ở giữa kết nối cả phụ huynh và cả học sinh, đúng hông? Thì mình thấy đó là một cái rất là hay nè, để hỗ trợ bạn nè, ờ, ngoài ra thì bạn cũng có nói là, ờ, gọi là, mình sẽ, ơ, ờ, nói chuyện cho những cái bạn nhỏ đó, có một cái tinh thần thoải mái để mà không có tạo thêm những cái áp lực cho bạn, thì mình thấy đó cũng là một c ý rất là hay luôn đó. Thì á, ờ, trường hợp của cháu bạn, thì mình thấy là một cái bạn còn nhỏ đi, thì theo bạn á, đối với lại, ờm, lúc mà, ờ, gọi là, học sinh á, thì mình sẽ có những cái cách, ờ, ờ, hỗ trợ khác nhau hông? Đối với từng cái lứa tuổi khác nhau á, thì theo bạn cái điều đó nó có đúng hay không? Và theo bạn thì từng cái nhóm học sinh, ví dụ như từ mầm non, tiểu học, cho tới, ơ, trung học, ờ, cơ sở, trung học phổ thông đi, thì mình sẽ có những cái định hướng như thế nào đối với từng cái nhóm học sinh như vậy?
Đúng nồi. Ừm. Ừm. Đó. Ừm. Ừm.